Entro con una amiga, y vamos pasando, este, por el lugar y, pues, me dice: "Ay mira, pues, este es el lugar, que está así abandonado, ¿no? ¿Qué onda, vamos a entrar, no?". No, no, no.
O sea, que no fue planeado, sino, simplemente ustedes pasaron por ahí, y se dio la oportunidad.
Sí, tot <chuckles> Sí, o sea, no no me lo estoy inventando, de verdad ,no era como el plan, y simplemente me dijo: "Pues vamos a ver qué hay, ¿no?". Y yo: "Ah, okey, pues sí, ¿no?". Pero si te o sea, sí tenía curiosidad, obviamente, pero pues, ya el hecho de ya hacerlo es otra cosa, ¿no? Y sí me empezó a entrar, quizás, un poco de desesperación, un poco de pánico, pues pues, no sé qué hay ahí, ¿no? O sea, y también, pues legalmente no está bien, ¿sabes? Entonces
Claro. Claro, y además, pues, que solo ibas con tu amiga y que si algo les pasaba
Claro, sí, ¿no?, pues, el que iba a pagar las consecuencias, iba a ser yo quizás, ¿no? Pero bueno, no no te ex no te espóileo, ¿no? Em, sucede que, pues, entramos entramos este edificio contaba con un elevador, y eran como 8 pisos, pero, pues, obviamente ya no estaba el elevador, obviamente, nada más era el, pues, la pura el el esqueleto, ¿no?, o sea, solo era el, pues, vacío, ¿sabes? O sea, si te caes, pues bye, ahí quedaste. Hubo hubo
Ujú. Claro. Sí, sí, sí. Oye, pero estaba, pues, obvio, todo abandonado, ¿había luz de o sea, luz solar, o era todo de noche, lo q lo que lo hacía más tenebroso? <gasps> Okey.
No, no, no. Mira, era de noche, o sea, entramos de noche, sí, o sea, créeme que no no no es nomás, eh, la ansiedad por, pues, de a gratis, es que, pues, estaba oscuro, era de noche. Okey, el malecón está iluminado, y había gente afuera, pero, pues, adentro ya es otro rollo, adentro no te va a escuchar nadie, o sea, ahí si te captura alguien, te pues, ya valiste, ¿no? Este, mm, sucede que empezamos a entrar
Claro. Ujú.
y pues, mucha basura por todos lados, este, vacío, quizás algunos muebles viejos, y pues, empezamos a adentrarnos. Al subir al primer piso, la escalera, pues estaba bien, o sea, normal, ¿no? Obviamente subimos al segundo piso, ahí sí estaba totalmente oscuro, ya estaba cerrado, no había ventanales. O sea, el segundo piso, ya era pues pues, como una recepción, pero, pues ya cerrado, ¿sabes? No había l no entraban ni la luz de la noche.
Sí. Claro.
Estábamos, con las con las lámparas de los teléfonos, y pues, exploramos un poco, eh, todo vacío. Sí habían, pues, cosas, ¿no?, no sé, ropa de cama, basura, alguna computadora vieja, pero al momento de querer subir al siguiente piso, la escalera estaba rota. O sea, de verdad, estaba como estaba masticada, o sea, como si le hubieran dado una mordida, eh, y había un huecón y y como que brincamos, ¿sabes? O sea, estuvo muy raro, porque obviamente <chuckles>
Ujú. ¿Y cómo le hicieron entonces? Mm. Ujú. Oye, ¿y no te miedo brincar en ese momento?, como, de qué tal, que la escalera se rompe, y ya son 2 pisos, y pues, puede haber fracturas también.

Mira, fíjate que cuando ya llegamos al al quinto piso hubo como un rui es que yo no sé si ya era la paranoia de los 2, em, te pongo una una idea una imagen, ¿no? Subimos al quinto piso y era un corredor, ¿sabes?, de puros puros cuartos, ¿no?, un pasillo largo hasta el fondo oscuro, oscuro, y y no sé si ya era el pánico que escuchamos algo, ¿sabes? O sea, no sé si ya era la la imaginación
Ajá. Okey, ¿pero algo como qué, un ruido, como una piedra? Okey.
y, un ruido, sí, un ruido. Sí, sí, sí. No sé como o sea, es que es que no sé qué tipo de ruido porque, ¿por qué debería haber ruido si no hay nadie?, ¿sabes? Entonces, em
Exacto. O el viento, tal vez, que se haya colado en algún lado.
Sí, o sea, f mira, f fue un ruido que nos sacó de onda, por no decir otra palabra bien grosera que, o sea, emp eh, a a justamente en ese piso había una una escalera de emergencia, que esa no es para pues no es para, pues, para los huéspedes, ¿no?, es por pues, justamente de emergencia, ¿no?
Ujú. Claro.
Entonces, no no bajamos por donde veníamos, subimos esa escalera y llegamos a la azotea. O sea, llegamos a la azotea y, pues, estuvimos ahí un rato, este, la verdad estuvo bonito porque, pues, estaba de noche, se veía el cielo y, pues, a ahí fue ya un momento donde ya nos sentimos más tranquilos, ¿no? Donde ya
Ah, o sea que, ya después de toda esta exploración, a lo mejor, ya se convirtió en algo más romántico.
No, <laughs> no, no, no. No, no, no, no, no, no, no, nada de eso, nada de eso. O sea, no, no, no, no, no, y, este <laughs> No, no. <laughs> No, ya ya tiene rato que me pasó eso, pero no, no pasó nada, no, no, no. O sea, el caso es que, eh, en el tema, pues, personal, o sea, de la ansiedad y todo eso, pues, ya llegó un punto donde me calmé porque ya estábamos hasta arriba, bueno, al menos si hubiera alguien, pues, nos iba a seguir y ahí nos iba a dar cuello, ¿no?, pero afortunadamente no no sucedió y he querido volver a hacer eso, pero no tengo la iniciativa, ¿sabes?
Podría ser también, ¿no?, pero bueno, si solo son amigos está bien. Okey. Ujú.

Claro, y es que después de todo eso que viviste, pues, a lo mejor es es algo como que le dejaste mucha adrenalina, ¿no?, porque, pues, el hecho de que sea un lugar abandonado, además, no cualquier lugar, pues, era un hotel que me imagino que también era muy grande, eh, y que, pues, como dices, había incluso pedazos, eh, faltantes, como las escaleras que mencionas. Entonces, eso va a ser algo que que no es tan fácil de superar, siendo sincera, como poner un lugar de explorar nuevos lugares, así como me lo cuentas, y yo creo que sí es algo muy único que que está arriba del top de los lugares inexplorados y y místicos, ¿no?, casi, casi.
<chuckles> Sí, o sea, la verdad es que sí, ahorita quizás ya eso ya tiene unos 4 años, o sea, no te voy a no a te voy a mentir, ¿no?, em, quizás en ese entonces era un poquito más atrevido, no sé si ahorita lo p lo pudiera llegar a intentar porque quizás no corra con la misma suerte, ¿no?, o sea, no sé, vaya. Entonces la verdad, sí fue
¡Claro! Además que se preste así tan fácil como con tu amiga, de que fue de de la nada de que: "Ay, bueno, mira, estamos pasando justo por acá", como que todo muy espontáneo y y que, pues, se den las cosas, ¿no?, tal cual.
Sí, no, exactamente. Ah. Demasiado, <chuckles> o sea, fue fue como algo fuera de lo normal, ¿no?, digo, no no sé, creo que no como una salida muy normal no no sería, la verdad.
Oye, ¿y qué sentiste?, después de que ya, bueno, llegaron a a así a la última parte, volvieron a bajar, obviamente, pues, a el con las escaleras porque no había elevador, es claro, pero ¿qué sentiste al salir ya de ese hotel?, cuando por fin vieron la luz, vieron que había vida afuera.
Sí.